Ơ, mình nghĩ có thể là do là tính của mình là hơi nóng á, ờm, cho nên á là đôi khi làm mình, ờ, đi làm mình đi làm về á thì, ờ, ví dụ như mình một ngày mình đi làm về rất là mệt mỏi đi, nhưng mà mình đang về thôi nhưng mà chỉ cần mà mẹ gọi mẹ hơi la rầy mình một xíu á là "Tại sao đi làm giờ này chưa về?" thôi, là tự nhiên mình lại cảm thấy rất là bực mình rồi các thứ rất nóng nảy, còn hai đứa em mình đôi khi nó lì lợm á thì mình cũng rất là nóng nảy nữa. <sniffs>
Ừm. Hạ quà. À, hai đứa em thì dễ hiểu mà, <chuckles> đúng hông? Chị cả là phải, ừm, phải dữ dằn lên, phải này kia để cho em nó sợ hả bạn? Đấy
Ừm, đúng rồi.
Đó và và bạn có nói là cái lúc mà bạn về mẹ bị mẹ bạn hỏi mấy câu đó mà bạn còn nóng tính nữa, thì, ờ, dễ xảy ra xung đột nữa nè. Vậy thì theo bạn á là bạn có kiềm chế được, ờ, cái sự, ờ, nóng tính đó hông? Hay là nó bộc phát á, nó bộc quá là bộc phát khó là kiềm chế được?
Ờ, cũng có những lúc là sẽ bộc phát lên nè, ví dụ như mình về thì thì mình cũng có bộc phát lên với mẹ nè là ví dụ mình có thể nói là "Con đang về nè, sao mà mẹ lại nói vậy? Hôm nay con làm rất mệt." Ờ, nhưng mà mấy bữa x ơ, nhưng mà ví dụ qua chỉ cần vài nửa tiếng tới 1 tiếng sau khi mà mình đã ổn định tâm lý rồi á thì mình cũng, ơ, cảm thấy mình hơi quá đáng, cho nên mình cũng, ờ, xin lỗi, xuống xin lỗi mẹ nà, rồi hỏi thăm mẹ nà.
Ừm. Ờ. Rồi suy nghĩ kỹ lại, đúng hông? Ờ. Ờ, tốt rồi, dù gì thì lúc đó mẹ bạn cũng đang lo lắng cho bạn mà, đúng hông? Đâu có ý xấu với bạn đâu hả?
Ừm, đúng rồi, thì thực sự là mẹ cũng lo cho mình thôi, cho nên là mình cũng xuống mình xin lỗi nà, rồi sau đó mình cũng sẽ hỏi thăm mẹ là "Hôm nay ở nhà sao mẹ? Nay ăn cơm với cái gì?" nó ví dụ như vậy á rồi: "Mẹ để con rửa chén cho nha" đó, mình sẽ hay dùng những cách đó.
Ừm. À. Trời ơi! Hối lỗi vậy là tốt á. <laughs> Biết hối lỗi xong rồi còn biết dùng hành động để mà hối lỗi, để chuộc lỗi nữa, quá hay luôn bạn ơi. Vậy thì, à, theo bạn á nha, cái không khí vui vẻ thì nó như thế nào, gọi là, không khí vui vẻ? Hay là mặc dù cái gia đình đó thường chiên cũng có những cái vấn đề cãi nhau, nhưng mà nếu mọi người nhìn vào vẫn vui vẻ bình thường thôi?
Ừm, ừm.